Да, вот. Р
И в итоге, то есть, вы оставили, я так понимаю, вот на полгода это правило, или же вы его, там, продвинули дальше, там вообще убрали телефон в целом из всего этого домашнего обихода?
Да да. М, но Да, то есть, понимаешь, здесь полностью должна быть картина. То есть телевизор не включался, ни даже ни я не смотрела. Если ребенок дома, и он, там, не спит, я не смотрю тоже телевизор. То есть если ребенку нельзя, то и нам нельзя. Хочешь посмотреть, не знаю, включи на телефоне, чтобы он этого не видел, и поставь наушник, да. Ну, это тоже тупость, конечно, вот. Ну, а так, просто ребенок заснул, вечером сами включили, посмотрели то, что нам надо. Вот.
Мгм. Ага, так. Мгм. Так, хорошо. А вот, э, дальше, всё-таки, я так понимаю, вы, э, немножко всё-таки ослабили этот режим, э, н неиспользования телефона. Как происходило это вливание, вот, именно с твоим ребёнком?
Ну вот Мгм, говори. Да, к Да. Ну, вот, во-первых, он у меня заговорил, там, уже, там, знаешь, вот буквально убрала я эти мультики. Я не знаю, может это влияние мультиков, может, просто его пришло время, я не знаю, да. Да, может, всё вместе, да. И он у меня уже, вот если брать 2,5 года, э, он уже у меня говорит пред предложениями. Вот в 2 года он прям говорит, в два с половиной года он прям предложениями говорит. Сейчас это вообще просто поток <laughs> мыслей. Да да да да. Э, но вот я скажу для се для те для себя, вот, то, что сейчас у него мультики Я не говорю, он любит их смотреть, не спорю. Но, он ставит сам. У нас есть умная колонка. Он ставит, у нас договоренность. Он приходит и говорит, там: "Алиса, включи, э, таймер на 20 минут". Она такая: "Хорошо, таймер включен". Вот.
А может, всё вместе, возможно. Мгм. Так. Ага. Мгм. <chuckles> Сознание. <chuckles> Так. Ага. Да да да. Мгм. Хорошо, мгм. А, ага! То есть так прям с временем уже ограниченным. Он знает, какое количество времени, э, вы ему, как бы, выделили для вот этого, а, релакса, такого детского, назовем это Ага. Хорошо.
Да, да. Да. Да. Да да да да да. И вот, и он знает, что, вот, по истечении этого времени он выключает. Иногда бывает, что, там, мультик не закончился, там остается 5 минут. И он говорит: "Мама, сколько там осталось?" Я говор: "5 минут". Можно я, типа, досмотрю эту серию? Я говорю: "Да, конечно, без проблем". То есть 5 минут это не, там не т ещё плюс 30, да, то есть это неплохо. И он спокойно Да, говори.
Мгм. Да. Мгм. То есть Мгм. Ты не жалеешь о том, что вот вы, судя такой результат, судя вообще что ребенок и заговорил, и у него есть такой осознанный контроль, да. Э, ты не жалеешь о том, что когда-то воспользовалась вот этой методикой, и которая действительно принесла такие плоды хорошие?
Мгм. Да. Да. Да. Да, да, да.
Ты очень её, мгм.
И просто я даже вот у меня есть подруги, которые там тоже сейчас, вот знаешь, там, некоторые в с полгода кладут ребенка перед экраном, да, телевизора, и пок включают, э, телевизор. Я не осуждаю, каждый делает так, как нужно. Но просто я через это прошла
Да, мгм. Да, мгм.
и я понимаю, с чем можно столкнуться, когда ты вот вот эти мультфильмы включаешь.

Да, я полностью с тобой согласна. Слушай, а вот как ты думаешь, её родители, они, а, проводят с ней столько времени, или же всё-таки, возможно, они дают какой-то пример использования б м, большого количества дома телефона, и поэтому ребёнок им подражает?
Мгм. Мгм. Слушай, э, му му нет, они очень, кстати, так щепетильно относятся к тому, что вот каждый смотрит. У нее, там, 40 минут она смотрит на планшете. Младший брат ее смотрит 20 минут. Но, когда я увидела, что она смотрит, я подошла к родителям и сказала, я говорю: "Вы вообще смотрите, что вас смотрит ваш ребенок?" Они такие: "Нет, а что, ну, ей же 9 лет". Не важно, в любом другом возрасте ты должен вообще в целом, я не говорю, что надо наседать на ней и смотреть, а в целом посмотреть, там, с угла, там, или вообще мимо типа проходящих посмотреть, чё она смотрит. Это ж тоже важно.
Мгм. Так. Мгм. Ну да. Мгм.
Столько мусора в интернете. Я говорю: "Отсортируйте. Вообще посмотри, что она смотрит". М, потом мне перезвонил, сказал: "Да, я увидел какую-то фигню, она смотрит, я типа, там, заблокировал некоторые контенты".
Мгм. Но это, возможно, ещё и связано с тем, что она общается с какими-то сверстниками, и там смотрит такое же. И это всё распространяется среди детей вообще на раз-два.
Конечно, коне конечно. Да. Мгм. Да. Очень важно учить ребенка слушать себя, а не, м, плестись к з да да да да да да. Поэтому да, сложная тема. <laughs>
Да. Подружку. <laughs> Да. На самом деле. Мгм. Тема очень сложная, тема очень актуальная. Ты знаешь, мне очень понравилось, а, как вы подходите, а, в семье к решению вот этого вопроса, как вы уделяете время ребёнку. А, что у тебя ребёнок знает, как контролировать себя, там, знает, что можно попросить, не боится, но знает, что всё-таки в приоритете, а, придерживаться этого правила. Поэтому спасибо тебе за то, что ты поделилась таким богатым опытом, а, вот этой ситуации, да. Я думаю, что эти советы будут очень, э, полезны. Спасибо большое.
Да. Ага. Да. Да. Да. Мгм. Да, и тебе спасибо за твои вопросы, была рада поделиться своими лайфхаками, надеюсь, кому-то они помогут. <laughs> Да. Ага. Пока.
Спасибо большое. <chuckles> Да. Пока.